Ähm, ich finde es 'n bisschen nervig, wenn jemand versucht, gegen anzureden und mir zu sagen: „Ne, das ist falsch, das ist so und so.“ Das finde ich zum Beispiel sehr schwierig, weil das ist dann keine neutrale Diskussion mehr oder auch kein Ort, wo man einfach Meinungen richtig austauschen kann. Ähm, denn ich finde es zum Beispiel gar nicht schlimm, wenn 2 Personen, auch jemand, den ich vielleicht gerne habe, beste Freundin oder jemand aus der Familie, wenn die, äh, 'ne an ganz andere Meinung haben zu etwas. Äh, ich finde es immer auch int also ich, äh, diskutiere auch gerne im Sinne von, dass man einfach kennenlernt, warum hat diese Person diese Meinung? Was hat dazu geführt? Oder, ähm, genau, solche Dinge, also dass man halt so 'ne, äh, Diskussion hat mit so bisschen intellektuellem Niveau, anstatt dass es einfach nur, ja, emotional wird oder so.
Mhm. Mhm, verstehe. Mhm. Ja, mhm. Das klingt spannend. Mhm. Mhm, absolut. Und wie wie entscheidest du dann, ob du dich wirklich verteidigst oder dann zurückziehst?
Hm, also ich würde sagen, wenn ich so was begegne, würde ich versuchen, mehr Fragen zu stellen, damit die Person irgendwie merkt so: „Hey, ich versuche auch gar nicht gegen dich anzureden, sondern ich finde es interessant, was du erzählst. Erzähl doch mal, warum das so ist oder warum du so denkst oder was waren deine Erfahrungen vielleicht, auf denen diese eine Wahrheit oder Meinung basiert.“ Ähm, aber wenn das halt gar nichts bringt, habe ich einfach im Leben gelernt, dann kann man's auch einfach mal lassen zum Beispiel. <laughs> Ja.
Ja, mhm. Mhm. Verstehe ich, ja, ja. Solche Situationen hatte ich auch schon 'n paar Mal, ja, wo es dann wo dann wo es dann einfach kein keinen Zweck mehr hat, ja, jetzt eine persönliche Zeit dran, ja, zu verschwenden, ja, mhm, ganz klar. Ja, welche Rolle spielt denn dann das Selbstbewusstsein in solchen Situationen?
Ja. Genau.

Mhm. Verstehe ich, ja, mhm. Ja, welche Rolle welche Rolle spielt denn auch so der Humor dann im Umgang mit der Ablehnung?
Ja. Aber generell mhm. Ich find's toll, wenn man über Meinungsverschiedenheiten auch einfach lachen kann, weil's dann alles nicht so ernst ist und nicht so superwichtig und, äh, es kommt natürlich jetzt auf's Thema drauf an, ne? Aber bei den meisten Themen, wenn man da wenn man auf 'ne Meinungsverschiedenheit stößt, dass man da einfach mal drüber lachen kann, das finde ich toll. Oder vielleicht auch Witze machen kann, finde ich immer super, wenn das möglich ist. Versuche ich selber manchmal, wenn ich merke: „Okay, vielleicht wird die Diskussion oder das Gespräch grade 'n bisschen zu hitzig.“ Und manchmal klappt das dann auch, dass Humor so 'n bisschen den Druck rausnimmt.
Ja, mhm. Ja, verstehe ich. Mhm. Ja, mhm. Mhm, mhm. Mhm. Verstehe ich, ja. Und wie reagierst du dann, wenn so 'ne Ablehnung zum Beispiel, sagen wir mal passiv-aggressiv ausgedrückt wird?
Ähm, ja, das kann dazu führen natürlich, wenn das jetzt sehr extrem ist, dass man sich von der Person einfach entfernt oder distanziert. Ähm, ich habe ich habe tatsächlich, äh, Arbeitskollegen, wo das auch dann durch so was passiert ist, wo ich dann dachte: „Ne, so nah muss ich da nicht mehr ran an die Person.“ Da halte ich e ja.
Mhm. Okay, ja. Mhm. Aha, verstehe ich, okay. Und dann habt ihr euch voneinander entfernt dann mal?
Oder ich jedenfalls. Ich glaube, das merkt dann die andere Person auch, aber für mich ist dann irgendwie vorbei, wenn's irgendwie so 'ne geri gewisse Grenze überschreitet, dann
Mhm.
ja, und ich paar mal vielleicht die Person in der Richtung erlebt habe, dann habe ich auch kein Interesse mehr, da irgendwie noch mal